Uy, alam mo, um, <tsk> plano kasi namin actually actually ako pa man, eh, nung umpisa nung taon na 'to, ah, nung first quarter, eh, nung nakausap namin kasi yung tungkol kasi ito sa inupahan namin. Eh, yung nung renewal nitong, ah, taon na 'to, nung Marso kasi yun, eh. Eh, gusto ng tawag dito ah, kumbaga tinaasan kami ng upa at ang okey lang naman, eh. Normal lang naman yun na magtataas, 'di ba? Kaya lang medyo hindi ko hindi kasi namin parang nagustuhan yung
Oo, oo.
parang panakot nung may-ari na, ah, may ano, "Magtataas kasi ako ganyan at, ah, renewal yun, ha. Tapos, eh, kung hindi kayo papayag, gano'n, eh, kukunin nung pamangkin ko yung bahay," tipong ganun. So, parang alam mo yun? Kung ikaw makakarinig, eh, parang <laughs> ano ba 'to? Parang nakakainis na yung parang nananakot ba, 'di ba?
Hmm, okey. Dahil ano mm. Oo, sabi-sabi niya na lang siguro 'yon para makapagpataas ng upa.
Siguro nga. Oo, baka yun na lang yung ano niya, ah, way niya para mag-ano mag, ah, mag sales talk, ika nga. Pero anyway, tsaka kasi dun ko rin napansin na alam mo yun, yung narinig ko na rin sa mga kapitbahay namin dito dahil meron di kami mga naka nakadikit na alam mo yun, yung mga maayos kausap na parang pare-pareho yung sinasabi nila na may pangit na ugali nga yung ano, yung, ah, landlady, ika nga. So, um, um, madaling sabi, um, nagpaplano kaming ano, actually, lumipat. Eh, ah, m okey lang naman, may mga experience naman na din ako kahit papaano dahil siyempre nakalipat nga kami dito, eh. Kaso nung lumipat kami dito, eh, um, kasama ko kasi yung naka nakatatanda kong pinsan. Kuya, oo. Ka kasi kami ang nag-share dito talaga sa lahat. Gastusin, sa bills, sa responsibilidad, set up and everything tsaka sa maintenance. So, um, iniisip ko nga namin dahil kasi ano, eh, kakalas na rin 'tong kuya ko dahil lilipat na siya dun sa kapatid niya. Ah, kasi nung panahon na nagsama kami, eh, kumbaga napagkasununduan namin mag kumbaga mag-join force dahil sa mga bagay-bagay na hindi inaasahan. So, anyway. So, nandito na yung panahon na magka maghihiwalay na rin kami at, ah, ako din parang kumbaga, napagdesisyonan ko na parang gusto ko rin sanang kung magkakaroon ng pagkakataon ay parang lilipat ako at yung panahon na yun, eh, itong darating na Marso nga sana. Eh, kaso sa dami ng mga nangyari din sa kasi dalawang magtatatlong taon din kami dito. Eh, may mga gamit na nadagdag, syempre. Ah, madami din. So, ah, iniisip kung paano kaya alam mo yun, mai-o-organize, ah, para at least kahit papaano at, ah, maganda yung, ah, pag, ah, pagmo-move out namin, yung mga pag-iimpake mismo ng mga gamit.
Mm, mm. Oo. Mm. Mm. Mm, mm. <clears throat> Mm, mm. Mm. Ha. Mm. Mm. Mm, mm. Tama, mm. Oo, oo.
Hmm.
Oo. Okey, sa pag-o-organize. Ah, pwede mong ah, impakehin muna unahin mo yung mga hindi na ginagamit. Oh iyon ing ilagay mo sa kahon. Tapos lagyan mo siya ng label sa labas.
Ano yun?
Ito yung mga gamit na, hindi na ginagamit, okey, bahala ka na kung gusto mong i-dispose yun or ipamigay, kasunod naman, yung mga, ginagamit na, mga gamit sa, kitchen, ganyan. I lalagyan mo rin iyon ng ah, label sa labas. Ito ah, pang-kitchen. Tapos sa mga damit naman, kasama yung mga unan, kumot, yung mga ganyan. yun i-se-separate mo rin yun na pang-damit lang. Okey ah, lalagyan mo rin siya ng label, eh, yung mga damit kasi hindi lang mga 1 kahon 2 kahon baka mga 3 kahon pa yan. So bukod sa label, lalagyan mo siya ng color coding. Para malaman mo na yun ay puro mga pangdamit lang. Okey, pero sa ngayon, unahin mo muna talaga yung mga hindi na, ah, ginagamit, oh 'yon mag-decide ka na kung itatapon mo 'yon or hindi. Tapos 'yong last na'y ah, iimpakehin mo 'yong mga gamitin naman, ano ba 'yong mga gamitin. Kasi hindi mo pwedeng unahing iligpit 'yong mga gamitin. Kasi, nandiyan ka pa, kailangan mo pang gamitin, oo. Ay, 'yong ganun, ganun muna iyong mga gagawin mong hakbang, Mm.
Oo nga ano, sabagay kay kumbaga i-hiwalay ko na, yung mga talagang hindi ko naman talaga balak dalhin na, at yung mga for sure pag nag-halugog kami dito may mga makikitang gamit na ano, na, tawag dito na, naka-tengga na lang. Kumbaga ay wala ng silbi, bakit ah, bakit pa itatabi at bakit pa dadalhin sa kabila di ba, parang ano lang din yan bigla ko naalala tuloy yung, yung yung wallet. Actually ang wallet kasi pag tinignan mo yan bigla kang may makikita diyan mga singit-singit na singit-singit diyan na kumbaga natutulog lang mga resibo, kung ano anong papel na may contact number. So tama nga 'yon. Tapos yung, oo, yung sa damit malamang marami nga kaming damit dito lalo kay misis, Diyos ko, sa misis ko pa lang yung aparador namin siguro 1/4 lang dun o kulang-kulang 1/4 yung <chuckles> yung lagayan ko dun yung gamit, yung damit ko. Kasi hilig niya mag-subi, yung mga ganun, yung mga minsan nga tinatanong ko siya, kung magagamit pa ba ito? Ano masusuot mo pa ba ito? Di ba? So yun sa gamit sa kusina, oo nga ano pwede ah, hmm tapos, eh ano pa kaya yung mga kailangan kong ah, i kumbaga i i-konsidera sa mga paglilipat?
Oo. <chuckles> Oo. Oo tama. Mm. Hmm. Hmm. Mm. 'Yong ano, gaano ba kalayo o gaano kalapit? Ah, ngayon pwedeng sa ngayon pa lang, pwede ka nang magtingin-tingin ng sasakyan na gagamitin mo. Mayro'n namang mga apps ngayon, ah, sa Internet na nagpapa-rent. Para hindi ka na maghanap kung saan-saan, magtanong-tanong, ah, like Lalamove, ah, pwede 'yon. Makikita mo na rin doon 'yong mga presyo, kung gaano kalaki 'yong kailangan mo, kung ganito lang ba kaliit at saka 'yong travel, kung gaano kalayo, kung gaano kalapit. Ah, tutulungan ka rin nila, pati na rin sa pagbubuhat. Ayun, pwede oo, mm.
Ah, talaga? Ah, may ganun na pala. Kasi no'ng actually no'ng naglipat kami, last time yung papunta dito, eh, kumbaga, eh, meron kaming barkada naman kahit papano, na panahon na yun, eh, meron siyang, ah, parang maliit na van, tapos naunti-unti namin yung gamit namin. Kaya lang oo, yung malalaking gamit naman namin, eh, 'yon na, kasi 'yong kuya ko nga ay nabanggit ko nga, sa 'yong kasama ko dito, 'yong pinsan ko. Sila yata yung nag-book no'n, eh. So 'yong mga app na 'yon, meron ng kasama bang mga ano 'yon, parang tawag do'n, pahinante? May mga ganun ba?
Hmm, unti-unti. Mm, oo, may kasama na 'yon. Andoon na rin yung mga presyo kung gaano kalaki, kung gusto mo ng minsanan lang. Oo, kasi yung binabanggit mo kanina eh pabalik-balik 'ata, paunti-unti. Depende rin kung ano yung gusto mo, kung minsanan lang o pabalik-balik din. Nandoon na rin yung mga presyo kung gaano kalayo o kung gaano kalapit. Mayroon din silang ibinibigay na mga, ah, discount, ah, lalo na kung mga, ah, first timer ka na gagamit ng gano'n, may mga voucher. Oo, yun.
Mm, tama. Tapos dun sa nabanggit mo nga 'no na kung mismo talagang papalapit na kami dun sa, baga eh, target naming, ah, buwan ng paglipat, yung mga gamit nga na iiwan ko pa rin 'no na pang-araw-araw na ginagamit namin, yun ba yung mga pangkusina, mga kubyertos, ano pa ba yung mga kailangan kong ano. Kumbaga, baka kasi nga naman, empake ako ng empake eh, magkamali naman ako. Tapos biglang ending magbubukas ako. Ano pa ba magandang masasabi mong mga ano, kailangan kong tandaan din?
Ay, oo, oo. Mm, hmm, mm. Mm. Oo, tama, tama. Kaya do'n sa mga kahon ano maglalagay ka talaga ng label. Oo, doon mo na lang i-selyado kapagka 'yong time na lilipat na kayo at tsaka 'yong isasabay mo pala 'yong pinaka-last, 'yong gaya nga ng nabanggit ko sa'yo kanina 'yong mga ginagamit pa 'wag mo munang ililigpit, 'yon 'yong last na ililigpit mo, 'yong pinaka-last na bibitbitin mo, na hindi mo isasama do'n sa mga nakaimpake. 'Yong mga mahahalagang dokumento, 'yon ang ano bibitbitin mo na hindi mo ihihiwalay 'yon sa, ah, katawan mo para hindi ma-misplace.
Oo nga, 'no. Buti nabanggit mo yun 'no, lalo na yung mga dokumento baka mamaya eh, magkasabog-sabog eh
<laughs> Oo.
patay, pagdating sa bagong bahay. Saan ba nakalagay yung ganito? <laughs> Yun ang problema, ang galing buti nabanggit mo yun ah, tsaka yung yun nga, yung huli kong ibabalot siyempre nga naman, yung siyempre yung ginagamit pa namin dito. Mamaya eh, nailagay na yung rice cooker dun sa may, tapos selyado pa. <laughs>
Oo. Oo, oo. <laughs> Oo, yun nalang yung ihuhuli mo yung mga ginagamit pa, siyempre.
Hmm, eh pano kaya tong ano, um. Puwede kaya akong, yung tipong naisip ko kasi baka mamaya, eh, nasa magandang kondisyon pa pero hindi na namin ginagamit. Ano kayang magandang, ah, gawin ko do'n habang alam mo 'yon talagang desisyon namin na hindi na namin gagamitin pero magagamit pa talaga, ano kaya puwede kong gawin kaya do'n?
Mhm, mm, hmm. Kung gusto mo puwede mong ipamigay pero kung ayaw mo naman ipamigay puwedeng pagkakitaan puwede mong i-bazaar ba 'yon or ukay-ukay? Puwede rin 'yon, ah, kahit nasa mga murang presyo lang. Kahit tig sa-sampung piso lang. Sa dami niyan 'pag naipon 'yan pera din 'yan. Puwede rin 'yon. Mm.
Ang galing, ah. Oo nga 'no? Eh, o isabay ko na sa pag, ah, itemize namin habang nilalagay sa kahon 'yon talagang gagamitin pa namin tapos, kumbaga maglagay ako ng tama maglalagay ako ng kahon na kumbaga yung for sale 'di ba? Kumabaga i i-garage sale ko 'no?
Hmm, mm. Oo, oo kasi baka hindi mo nga ginagamit pero 'yong iba naman baka kailangan nila 'yon at gagamitin nila. Oh, at least 'di ba mapapakinabangan ng iba at alam mo kung sinong may kailangan no'n. Kasi minsan baka 'yong pagbibigyan mo hindi rin naman din pala kailangan so, mas maganda ibenta mo na lang kahit sa mga bagsak presyo nalang. Napagkakitaan mo pa.
Tama, itatanong ko do'n sa mga, actually sa mga pamangkin ko. Halimbawa naipon ko sila, oh, baka mayro'n may gusto nito sa mga 'to, oh, di ba? Tapos matira benta 'no? Alam mo galing nung sinabi mong 'yon, eh. Yung sa, yung sa aso ko kaya papano kaya to? Kung kaya siguro huli ko na tong iaano din 'no, kasabay na rin namin 'no?
Mm, mm. Oo, oo. Oo, ihuli mo na lang 'yan kasi baka mamaya, eh, mapabayaan mo do'n sa lilipatan nyo, eh, kawawa naman. <laughs>
<chuckles> Oo nga naman. Alanagan namang ikahon ko kaagad to di ba? <laughs> Baka hindi makahinga. Ayun, uy alam mo maraming maraming salamat kasi at least medyo pinalinaw mo yung, ah, aking goal ika nga at ako'y nagkaroon ng papano masasabi kong magiging organize yung pag-i-impake ko. Maraming, maraming salamat ha?
Walang anuman at sana nga, ah, ma-prepare mo ng maayos 'yang paglilipat mo. Ayan, enjoy sa bago nyong lilipatan. Salamat din.
Salamat at paalam.